А, слушай, а, я вот тут 1 раз в жизни столкнулась с ситуацией, а, что мне кажется, я как-то себе, а, ну вот немножко испортила такую репутацию на работе. И, возможно, мне даже надо, ну, что-то предпринять, чтобы, а, не знаю, или как-то восстановить, или, м, вот, э, или ничего не делать. Я не знаю, вот х хотела тебе рассказать ситуацию и как-то вместе с тобой подумать над этим. Ам, значит, смотри, какая история. А, я, э, работаю в международной компании, это американская корпорация, а, но, э, вот, э, компания абсолютно, да, международная, а, и, э, соответственно, мои коллеги вот, э, абсолютно из там всех стран мира, а, вот. Э, соответственно, мы отвечаем за реализацию проектов, а, в основном занимаемся обучением искусственного интеллекта, и, э, эти проекты, а, они так вот, ну, как-то разбиты или по географическим зонам, или по, а, там типам проектов, да, там учим тому-то. А, и, соответственно, периодически я кооперируюсь, а, то там с коллегами, не знаю, с Тайваня, то с Америки, то из Франции, да, вот такая у меня история. Вот, а, и ты знаешь, а, мне, а, конкретно, а, очень не нравится, как, э, в моей, эм, команде, а, ставятся задачи, да, и делегируются на вот такие, а, скажем так, совместные проекты. Потому что они делегируются по принципу "хватай мешки- вокзал отходит". А нам нужно было вот это сделать еще позапозапозавчера, "давайте, срочно, быстро все что-то делать!" Э, вообще не поняв, э, что мы делаем, зачем мы делаем? А, может быть вообще вот то, что вы сказали, э, не надо делать, а эффективно было бы сделать немножко по-другому, если бы мы, э, дали себе возможность остановиться и подумать.
Да, понимаю. Здорово!
Вот, э, проблема в том, что мои коллеги, м, практически неважно из какой они страны, услышали, так сказать, э, приказ менеджера, э, взяли под козырек и помчались делать, не думая. И я получаюсь такая одна, которая стоит и значит гундит: "Подождите, давайте подумаем. А зачем мы это делаем? Э, это непродуктивно. Давайте лучше сделаем вот так. Мы добьемся того же самого, но через ну, гораздо быстрее". Э, и по факту, э, ну действительно, да, я же не просто так это говорю. <inhales> А, потому что, э, ну, многие менеджеры из штаб-квартиры, они, знаешь, не всегда ориентируются в местных реалиях, и они предлагают далеко не идеальные, так сказать, решения. А, вот если бы они давали больше нам, м, какой-то автономии, а, и действительно делегировали и не только на, э, словах, но и на деле, а, полномочия, то было бы лучше. И в итоге я, знаешь, такая, а, вечный, э, возмутитель спокойствия, э, вечный такой, м, такой недовольный гундос, который ему всё не нравится, который требует всё переделать, а, и который никогда не соглашается с, а, поставленной задачей от менеджера. <chuckles>
Поняла тебя. Ясно. Слушай, ну такая интересная, конечно, у тебя ситуация. М, спасибо, что поделилась. Во-первых, а, хочу тебя похвалить, а, за то, что ты работаешь в такой интересной компании, международной среде, где коллеги из из всего мира, как ты говоришь, да. И, действительно, в таких компаниях бывает такое, что когда менталитет у людей разный, подходы могут быть, да, а, к работе тоже разные. И, соответственно, задачи могут ставиться каким-то таким образом, с которым, вполне вероятно, не все могут быть согласны. И, как я вижу, как раз-таки ты яркий представитель таких людей, которые,, <chuckles> не просто выпол да, не согласных. Не просто выполняют, а, те задачи, которые ставятся, да, беспрекословно, как ты сказала. А в том числе включают голову. Включают голову, задаются вопросами: "А может быть, как-то лучше оптимизировать, да, этот процесс? Может быть, как-то лучше подумать сначала?" Но я прекрасно тебя понимаю, что реакция может быть, конечно, на это не самой, может быть, радостной, да, со стороны руководства. М, потому что кому-то главное быстро дать указания, да, и не вникать.
О. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. Несогласных. <laughs> Мгм. Да, да. Есть такое.
Поэтому тут такая, действительно, спорная ситуация, да. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что ты это делаешь из благих побуждений. И тем более, если ты знаешь очень хорошо работу, ты понимаешь, как лучше это сделать. И, как я поняла, очень часто бывает, что ты права.
Мгм. Да, ты знаешь, иногда просто, а, скажем так, а, плюю на, а, тот способ, каким, ну, предлагалось решить задачу, а, решая ее своим способом. А, в конце концов, вам результат нужен? Ну, нате результат, да. Вот какая разница, каким способом мы его получили? Э, ваш способ я считаю неэффективным. Э, ну и как-то, знаешь, э, когда, э, народ видит результат и понимает, что, а, на него ушло там в 1,5 раза меньше ресурсов, э, они говорят: "Ой, замечательно!" Там, "Как здорово!". "Как это прекрасно!". "Это оптимизация!". "Мы всегда за оптимизацию процесса!" А, но вот чтобы, э, заранее, да, как-то это обсудить, когда я вот как раз бегу за этим поездом и кричу: "Остановитесь, остановитесь, давайте подумаем!" Э. <chuckles> Это вот как-то вот до сих пор, знаешь, не действует.
Конечно. Слушай, а вот, кстати, интересно! Ты говоришь сейчас о том, что ты выбираешь способ решения того или иного вопроса, той или иной проблемы самостоятельно, да. Несмотря на то, чт
А ты знаешь, когда это возможно? Да, тут надо было добавить, да. <chuckles>
Когда это возможно, да, то есть. А как получается, они ставят задачу? То есть они ставят задачу не просто, что нужно, да, выполнить? Как, какой должен быть результат, но они еще и как-то прогорар проговаривают, как ты должна это сделать, получается.
С да, знаешь, во многих, э, м, ну, м, а, о м, во многих проектах, действительно, проговаривают. То есть, они берут, э, просто часто привычный, да, какой-то способ решения, который когда-то там в общем мы этим делали способом, а, и говорят: Ну, вот давайте сделаем то же самое. А, и, э, приходится их дёргать несколько раз и говорить: Слушайте, то же самое, э, не будет работать, давайте сделаем по-другому. А, и ты знаешь, что самое интересное? А, вот мы общаемся, допустим, а, в каком-то чатике, да, рабочем по поводу вот проекта, э, значит, руководитель, который это всё делегировал, и те менеджеры, которые к нему привлечены. И у нас есть еще отдельный чатик на менеджеров, а, который без руководителя, да, где мы обсуждаем, э, ну, чтоб его не н чтоб вот это у него не дзинькало, да, постоянно и не посвящать, там, во все эти нюансы. Э, да, мы общаемся отдельно. И очень часто я вижу, как ребята мне говорят: Слушай, ты так права, да господи, да как мне надоело опять там видеть одно и то же. Да, по-моему, они вообще не подумали, когда ставили задачу. То есть, ты знаешь, они соглашаются, но они делают это непублично.
Да-да, поняла. Ага. Понимаю, да. Да, поняла тебя. Мгм. То есть в принципе получается, что в общем-то твои коллеги они твои единомышленники, они тебя поддерживают, соглашаются, но не хотят при этом как-то вот это напрямую руководству что ли сказать. Да, получается. Мгм. Скажи, а как у вас вообще налажена коммуникация с руководством? Ты говоришь, что у вас есть определенный чат, где в том числе есть руководитель. Скажи, а есть ли у вас вообще какая-то возможность вот обратной связи? То есть понятно, что сверху у вас поступают, да, какие-то указания, распоряжения, а вот, а, принимают ли они какой-то фидбэк, какой-то отклик снизу? То есть, может быть, у вас есть какие-то, м, встречи, совещания, может быть есть вариан возможность какой-то коммуникации получить обратный связь, да, вот. Может быть даже, м, ну, то есть обсудить вот все насущные вопросы. Вот у вас есть такая возможность?
Да. Мгм. Мгм. Да. Да-да. У нас всё это есть. У нас есть и регулярный созвон раз в неделю, а, всей командой, и менеджеров, и руководителей. А, и в любой момент можно и написать, э, как бы так сказать всем, кто относится к к руководителям. А, и можно, например, назначить с ними один на один, а, и пообщаться. То есть, в целом, м, как бы, э, ты знаешь, вот эта доступность она вроде есть. Эм, я просто, знаешь, э, мне кажется, эм, не очень, что ли, верю в то, что, э, по факту, да, помимо того, что с тобой поговорят, безусловно, об этом, что-то еще сделают ...изменят процесс, да, сам? <chuckles>
Это хорошо. Да, я тебя понимаю. Тем тем более тут я понимаю, что в настоящий момент идет речь только о тебе одной. С с коллеги, конечно, соглашаются, но при этом в общем я так понимаю, что ничего не доносят со своей стороны. А, кстати, вот интересно понять, может быть ты знаешь, а по какой причине? То есть они с тобой соглашаются, но руководству при этом они со своей стороны ничего не говорят и получается что бунтарка это только ты.
Хм. Мгм. Э, знаешь, периодически ко мне ещё присоединяется моя коллега из Франции, э, где, знаешь, история революции и войн да тоже, наверное, как-то мента Я ты я считаю, э да, ты права, что это абсолютная вот вещь, а такая очень ме э, из менталитета, да, идет. То есть она тоже не стесняется спорить. А вот остальные, возможно, знаешь, у них есть такая четкая установка, типа, начальник всегда прав или он знает лучше. А, или даже если я вижу, что он знает не лучше, а, я не могу ему как-то об этом сказать, потому что это будет означать поставить его в неловкое положение, а это не очень хорошо. А, и вот, знаешь, вот такие вот, ам, социокультурные нормы, да, которые немножко другие. А я, получается, а, во главу угла ставлю эффективность процесса, а, и мне здесь, знаешь, уже, а, ну, и я, естественно, я же не не говорю ничего обидного да, я не говорю, что вы все дураки, вот, м. Просто, э, получается, это для меня ну там высшая ценность, и мне как-то не стыдно указать, что у нас как-то процесс не оптимально выстроен.
О, супер! <chuckles> Да, возможно. Конечно. Слушай, ну на самом деле это очень хорошо, потому что я вижу, что тут есть прям польза для компании. То есть это не просто какое-то твоё желание, да, может быть, отличиться, да, поступить определенным образом, в наперекор руководству. Если ты действительно, а, опираешься на сроки, да, на результативность, на эффективность, то вообще-то руководству, в принципе, обычно нравится это. То есть тут самое самое главное это просто правильным образом донести, тем более у тебя есть, а, человек, который тебя поддерживает. Может быть вам как-то подумать, скооперироваться вместе и просто предоставить факты конкретные. М, руководство всегда смотрит на факты на цифры и если они видят действительно экономию ресурсов, времени, и еще и денег, то я уверена, что они рано или поздно прислушаются к тебе.
Мгм. Да. Вообще, правда. Мгм. <chuckles> Мгм. <chuckles> Слушай, на самом деле, хорошо. Да, можно скооперироваться с та в со своей, так сказать, сообщницей, а, и ну, и хотя бы попробовать что-то одно, да, так сказать, предложить, исправить, а, и, может быть, это станет таким 1 шажочком. <chuckles>
Да, конечно.
А, слушай, хорошо. А, мне нравится эта идея. И я, пожалуй, посмотрю, с чего можно начать, и, действительно, скооперируюсь с ней, а, спасибо тебе, что выслушала и помогла советом.
Тебе спасибо, что обратилась. Удачи тебе.